ええ、5倍ってすごいですね。あ、1.5倍。ああ、そいってんごばいね、ああ、なるほど。あ、まあまあでも高くなりましたよね。いってんごばいってうんうんうん。えうん。
ま、いってんごばい、はい。 あ、いってんごばいです。はい。うん。はい。 うん、参りまして、まあまあどころか。それでもちろんね、あの交通費も上がっちゃったし、だからツアーがすごい高いんですよ、やっぱり。前のやっぱりいってんごばいぐらいになって。全体的にね。うーん。はい。うーん、ん、うん。ああ、前はだから9800円だったのが、今はいちまんよんせんはっぴゃくえんとかそんな感じですね。はい。
あ、なるほどね、そっか。ちなみにその1.5倍っていう、そのお値段ってどのくらいなんですか？うん。 うん。 あ、そっかそっか。でも、そうするとそれには、も、何でしょう、ガイドさんみたいなのも付いてくるんですか？
うん。 うん。わいやいやいや。そういう山小屋のいっぱくの、1泊でにしょく付きの話で、ツアーの場合には、それを全部含めてツアー料金を払うわけですね。だからじゅうまんえんとかじゅういちまん、12万。うーん。もち、よう散歩ぐらいならば。うーん。
うん、あ、もみだからか、なるほど。うーん。 え、ああ、そう。おお、あ、まあ結構やっぱするんですね。ま、山小屋代、1泊、2泊ぐらいも含めてってなると、まあさんまんえんで、ま、後のうん、で、一応でも結構あれですかね、そういうのってガイドさんを付けて行かれることが多いんですかね。へえ。
うん、はあ、そうですね。ああ。うん。 うおもちろんです。ええええ。やっぱりガイドさんがいないとね、ちょっとね、危ないですよね、そういう、ま、なると。なんか時々ね、よく遭難の話があるじゃないですか。
うん、そうですね。うん。うーん。 あ、ありますね。うん。
あれって、大抵1人とかですよね。あ、ひとりとか2人で、ちょっと昔よく歩けたから、自分はまだ歩けるだろうと思ってる、70代とかろくじゅうだいの男の人とかね、体力が尽きちゃって動けなくなったりとか、道間違ったりかってですよね。だからっぱいね、ああいう山んなってくると、ガイドさんいないとかなり危ないです。
おお、なるほど。 ああ、 なるほどね。ああ、そっかそっか。 うんうん、うーん。そうですね。 うん。 ああ、そうですね、まあそれほど結構ね、大変な所だとやっぱり、あ、ガイドさんいないと大分不安ですもんね。うーん、うん。
うん。 うーん。 うん、危ないですよ、やっぱ。だから私と必ずね、ガイドさん付きで行きますね。だから、ま、それなり はするんですけどね。おふとみん。<chuckles> それは全然要らないけどね。<chuckles> はい、うーん、はい。うん。
うん。 うん、そっかまあね。うーん、ま、高尾山あたりだったらね、どうでしょう、まだね、こんなね、いらないですけどね。うーん、ま、それこそそう言われる秘境なうーん、ところだとやっぱりね、うーん、そうですか。
うん。 そうなんですよ。 ち間違ったらもう大変ですからね、ほんとにね。うーん、ん。ん、間違ったら大変ですよ、ほんと。
うん、いや、そうですね。でもうん、ね、ちょっと足踏み外したりしてもあれですし。うん、ね、道に迷ったりとかもあるでしょうし。うんうん。
そう、滑落っていうのもあるしね。え、あんで、熊はい。あとね、熊にやっぱりね、遭う可能性もありますからね、大人数で行けば割と安心なんだけど。うん、はい。うん。
ああ、そうですね。 なるほど、ああ、そっか。あ、クマはじぇっこ、大人数の方が、ま、安心な感じなんですかね。あ、そっか。うん。
うん。 安心です。はい。ひとりや2人だと、たぶん5人以下の場合は熊って襲われる可能性ありますよ。5人以下だはい。
おお。あ、なるほど。あ、ああそっか、大人数の方がまあクマも怖くて、こう近づかないみたいなとこあるんですね。なるうん。うんうん。
そう。はい。え、やっぱり大勢でね、なんとなくワイワイガヤガヤって感じだと、熊も寄ってこない。だけどやっぱ人数が少ないと、もしもあの遭ってしまった場合、ほんとにあの運悪かったら死にますからね。
ああ、なるほど。うん。

そうですね、まあ、ね、熊の行動なんて分からないですからね、どんな風にその時に行動するか。ええ、いでも熊とかに遭われたことは、でも、ないですね？うんうんうん。
うん。 んん。うーん、そうですよ。うーん。だから、き怖いです。うん。ないです。でも、話はね、いっぱい聞きましたよ。そこに、こあとかってよく話聞くしね。あの、さっきの分岐点のあすこに、いいたとかね。あとやっぱりその、す山小屋で、この山小屋の裏の裏の方にね、熊が住んでとか、そんな話も聞いたりとかはしますね。でも、 今んとこね、うーん。
おお。 うんうんうん。 うん。 うん。 ああ、そうですか、ううん。まあ、ね、まあ、ほんとに、くわに熊にね、こう、遭わないでこうね、山登りできるのが一番ですけれどもね。うんうん、うん、ね、怖いですね、やっぱりね、うんうん、うん。
ん、んん、うん。 そらそうですよね、怖いですもんね。うん、ほんとにね。でも、海だって、やっぱり海もね、怖いことありますからね、気を付けないとね。うん。
あ、そうですね、ま、自然はね、ま、どこでも、ま、ほんとに、うん、と、な公園の、野原とかでない限りは、うん、ね、うん、やっぱりちょっと、うん、海も入ればいろいろあるし、山も登れば、うん、ありますし。
そう。ううん。 うーん。うんうん。はい。うーん。 はい。ですよね。ん、離岸流ってのがあるじゃないですか、ね、海だってね。沖にどんどん流されちゃうね、強い流れとか。
うん、そうですね。あ、ありますね。うーんうーん、なんで。あ、確かにクラゲもありますね、うん、確かに。
はい。クラゲたりとかね。うん。 うん。だから、海だって、結構、やっぱ危険ありますけどね、気をつけないとね。でも、自然はすごくいいですよね。癒されるしね。はい。うん。
うん、そうですね。ううん。うんうん。あ、そうですね。なんで、まあ、ね、こう、自然に対してね、こう、うん、楽しく、うん、安全にっていうことが大事ですね、やっぱり。はい。
うん。そう。 はい、そうですね。ありがとうございました。